أيوة بالضبط، ويقعد يقول لي: "يا ابني ذاكر، أنت هتقعد طول الوقت سايب المواد دي." مش عارف إيه، فِضل معايا بقى كده طول الterm كان ييجي ليلة الامتحان ويقعد يصوّر لي نفسه وهو قاعد يراجع وأنا أصور له نفس نفسي وأنا قاعد ألعب Free Fire في الوقت ده. <laughs> النقيضين حر
إمم. إمم. إمم. <laughs> يعني هو بيحاول يشجعك وأنت بتحاول تحبطه. <laughs>
لأ مش باحبطه باقول له أنا كارف، أنا باقول له بالمعنى الصريح كده أنا كارف. <laughs> ف
إمم. طب آآ، هو هو ده اللي خلاكم تبقوا قريبين مع من بعض، هو ده اللي خلاك مثلًا إنّك تتمسك بيه؟ آه، ده هو خايف على مصلحتي أيوه ده <tsk> بيشجعني عايز يزو ي يعليني معاه مش هو بقى مش م مش ماشي معايا في الكلام اللي أنا باقول له يالّا وهنضيّع وقت وأيّام وهتعدي والكلام ده.
هو دي يمكن أكتر حاجة أثّرت فيّا، على المستوى الشخصي يعني نقلة نقلها لي، بس يمكن أكتر حاجة قرّبتنا مع بعض من بعض، هي جملة أنا دايمًا بافتكرها، هو حديث يعني للرسول فيما معناه الأرواح جندٌ مؤلفة ال آآ، اللي هو تآلف منها بي بيتقارب على طول تمام، فهو بتكون حاجة كده روحانية اللي هو أنا لأ باحس الشخص ده عارفة نفس العقليّة، امم بنقدر نتناقش سوا، نفس الخلفيّة الاجتماعيّة والثقافية، فأنا أقدر أغوص معاه في المواضيع اللي أنا مش بالاقي حد اتكلم فيها معاه أصلًا في الغالب، ونقعد نفتح نقاش آه بالضبط يعني خصوصًا
إمم. أيوه، إمم. إمم. إمم. لَقيت نفسك معاه يعني. كنت متخيل إن أو كنت متوقع إن العلاقة دي تستمر أصلًا في الأول خالص أو تكون متأ مؤثرة بالنسبة لك بالشكل ده؟